Eee, sempet ngerasa, bu s sebetulnya bukan sempet ngerasa, sebetulnya, eee, itu ada masukan dari teman-teman terdekat saya, karena dia tahu kan masalah saya itu lagi banyak nih, gitu kan ya. Eee, karena dia juga pernah mengalami mungkin mungkin masalah dia kalau dibandingin juga mungkin lebih besar, gitu, dan dia jadi ada, eee, ke profesional, gitu. <sniffs> Dia juga coba ngasih tahu saya, butuh nggak gitu dan kalau mau coba aja, gitu. Cuman kalau saya pribadi masih kayak yang, enggak lah, gitu kan ya. Kalau, karena kalau saya itu tadi, saya lebih banyak ngadu ke yang di atas aja, gitu, dan alhamdulillahnya, keluarga juga baik gitu kan ya, jadi, eee, lingkungan saya juga tetap support baik keluarga ataupun teman-teman dekat saya support dalam artian dia bah mereka bahkan bisa ngecek saya setiap hari kondisinya gimana, apa segala macem gitu. Eee, maupun mereka posisinya nggak nggak di dekat saya gitu. Jadi, banyak yang masih perhatian ke saya, masih support saya, jadi saya merasa, ya udah gitu. Dan saya juga masih bisa mengatasi ini semua sih, gitu. Nggak yang sampai terus butuh apa paling masalahnya di tidurnya aja jadi susah waktu itu kan, jadi <laughs> ya itu ajalah gitu, paling butuh support buat obat yang itu.
Mhm. Mhm mhm. Hmm. Oke. Oke. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Wah. Oke. Oke oke, mungkin itu tadi ya jadi, Kakak taunya Kakak taunya jadi, tidurnya jadi susah ya itu kalau udah bukan stres biasa ya, berarti ya.
Oke. Iya, betul karena anxiety-nya udah parah parah banget, gitu.
Mhm mhm. Tapi hebat ya Kakak jadi, eee, lebih memilih untuk tidak minta bantuan orang lain, lebih menga mengatasi sendiri. Berarti Kakak ini stresnya ini, udah bisa di-handle banget ya, berarti ya.
Mhm. Kayak iya. Mhm, e mmm, e <laughs> udah bisa di handle banget sih, eee, alhamdulillah sampai sekarang bisa, cuman ya itu tadi ya banyak banyak berdoa aja sih, kalau saya sih minta bantuannya itu aja, gitu kan. Eee, apakah ke depannya masih kuat, nggak tahu. <laughs> Tergantung, namanya juga proses kan kita belajar terus, gitu. Cuman sejauh ini alhamdulillah sih, alhamdulillah masih masih bisa lah, gitu kan ya.
<chuckles> Hmm. Wah hebat tek hmm. <laughs> Pasti kuat. <chuckles> Iya betul sih, Kak.